والله هو زي ما باقول لك الموقِفين 2 يعني الموقِف الأول، كان يعني كان عمَل حُرّ، كان جالي مشروع وكده، وكنت اتفقت مع العميل على حاجة يعني مُعيّنة، و وأنا الموضوع كان خلص خلاص، آآ فبعدها بكام يوم دخلنا مع بعض تاني، فلقيتُه أنا ال يعني إيه حَسّ مِنّي من عدم الثقة، لإن أنا كنت متفق معاه على حاجات ونسيتها.
إمم. آه.
فهو لمّا جه يكلِّمني أنا أنكرت آآ حاجات منها، هو حَسّ مِنّي إن أنا حقيقة آه، يعني أنا إكمن أنا برضه حياتي مضغوطة وظروف الحياة ومشاغل البيت وكده، فف غصبًا عنّي في حاجات بتسقّط منّي أو بتُوقَّع مِنّي يعني، وبحكم إن أنا برضه باتعامل مع ناس كتير، فهو لمّا جه بقى يكلمني بقى العميل في ال في المكالمة يعني وقتها، فقُلت له لأ، ده ما حصلش الكلام دوّة، ويعني <tsk> في تفاصيل كتير كانت سقطت مِنّي يعني الحقيقة، فهو آه، آه فه فهو يعني حَسّ بإن أنا إيه
حاجة صعبة أه. للدرجة دي؟! يا خبر! دي صعبة أوي. ياه ده هو كده ممكن كان يفهمها اللي أنت بتكدّبُه كمان، خُصوصًا اللي يعني كنتم متفقين على حاجة وكده، فدي بتبقى صعبة أوي يعني.
حقيقي. حقيقي وده اللي حصل يعني، مش عايز أقول لك إن الموضوع دوّة يعني خلّاه مش واثق فيَّ، وبعد ما خلاص كنت هاشتغل معاه على مشروع، سحب المشروع مِنّي يعني، بسبب إني بسبب حاجة زي دي، حقيقي يعني أنا مش عايز أقول لك إن هو آه، اتسبّبت لي في خسارة مادية يعني مش مش على قد بس إن لأ، ده المشروع ده كان هيجيب لي فلوس كويسة كمان، كانت صفقة حلوة بالنسبة لي، وللأسف الشديد خسرتها يعني آه، وبرضه ك إمم.
ياه! إمم. دي حاجة صعبة أوي. طيب بقى خلّيني يعني قُل لي بقى كده، خلاص أنت دي حِتّة النُقطة الفاصلة بينك وبين اللي هو إيه هتبدأ تنظم، هتبدأ تضبط الحاجة، قُل لي بقى أنت بدأت بإيه بالضبط ز أنت قُلت لي إن أنت جِبت Note وبدأت تكتب فيها بالقلم كده، وبدأت تضبط شوية المواعيد، بعد كده عملت إيه؟ حسيت إن هي مفيدة فعلًا، والّا والّا ما كانتش كافية؟
والله هاقول لك، في الأول خالص كانت كويسة وكنت يعني امم كانت بتفيدني بنسبة كبيرة يعني ما أنكرش كده، و ويعني كنت باحفظ فيها كُلّ حاجاتي، والدنيا كانت تمام، بس ما كانتش برضه الحاجة المثالية أوي بالنسبة لي، يعني أنا كنت شايف إن
إمم. بت بتخلص بسرعة، <chuckles> اللي هي صغننة، نوتة بتخلص بسر
ب آه، غير إنها بتخلص بسرعة برضه.